A, bạn ơi gần đây á thì, ờ, mình có một số vấn đề là mình, ờ, đang cảm thấy khá là căng thẳng. Ờ, lý do là việc cũng, a, cuối năm rồi đó bạn, cho nên là, ờm, ờ, cuối năm thì thường là, kiểu, ơ, cái công việc của mình ở trên công ty nó sẽ khá là dày đặc á. Ờm. Và, ờ, và nó đang ảnh hưởng, ơ, khá là lớn tới cái cuộc sống cũng như là cái, a, sức khỏe tinh thần của mình nè. Do là mình, ờ, ờ, mình ngủ ít nè, rồi mình làm việc nhiều nè và mình, ờ, ờ, nhiều lúc mình còn, ờ, không có không ăn nữa, mình cứ cứ làm thôi mình hông ăn. Cho nên là nó nó ảnh hưởng khá là nhiều, à, và mình cũng cảm thấy nó nó làm cho mình, kiểu, hơi kiệt quệ á. Thì hổng biết là bạn có cái cái hướng nào cho cái vấn đề này hông?
Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm, ô kê, hiểu nha. Ừm. Ờ. Ừm. Ừ. Ừm. Ờ, ô kê mình hiểu vấn đề của bạn rồi nhá. Thì, ờ, thật ra cái việc mà gặp căng thẳng trong công việc và khó có thể là cân bằng được cái thời gian dành cho công việc và cuộc sống ấy, thì là một cái vấn đề mà cũng khá là nhiều người gặp phải và mình nghĩ là cái việc mà bạn lo lắng về cái vấn đề này thì nó cũng rất là bình thường thôi. Nên là, ờ, c mình sẽ có thể đưa ra cho bạn một vài lời khuyên ấy, nhưng mà trước đấy thì mình cũng muốn hỏi thêm bạn một số câu để, gọi là, làm rõ hơn cái vấn đề ấy. Thì không biết là bạn thường gặp căng thẳng vào lúc nào trong ngày và, ờ, vì việc gì ha?
Ừm. Ừm, ừm. Rồi. À, mình sẽ thường căng thẳng vào lúc, ờm, <tsk> sau khi, ơ, sau 6:00, ừ, mình nhớ là sau 6:00 là cái giờ sập nguồn của mình á. <laughs>
Ừm. À, sau 6:00 chiều hả?
Ừ, đúng rồi.
Ừm. Ồ, vậy thì, à, ừm, trong mình không biết là công ty của bạn thì thường sẽ làm việc đến mấy giờ nhỉ? Bởi vì thường là 6:00 thì cũng là s giờ tan ca rồi mà, đúng không?
Ờm. Ừ, thật ra thì, ờ, công công ty của mình thì cũng hông có quá là khó khăn về mặt thời gian á bạn, mình, ờ, mình hoàn toàn có thể làm việc tại nhà nếu mình muốn, À, và, ờ, công ty của mình thì cũng khá là thoải mái về mặt thời gian á, cho nên là mình ờ, nhưng mà nó khổ một cái vầy nè, là những công ty mà thoải mái về mặt thời gian có nghĩa là làm không bao giờ nghỉ á bạn. <laughs> À, thì thành ra, ờ, thành ra là mình, à, sau 6:00 thì trên lý thuyết là mình đã tan ca rồi, nhưng mà mình, ờ, cứ làm thôi bạn, mình cứ làm cho tới khi nào hết việc thôi. Nhưng mà việc thì không hết, nên mình cứ nhiều khi mình, ờ, dính cái lưng mình vô cái ghế, khoảng, ờ, đôi khi là chín mười giờ tối là mình chưa chưa đứng dậy nữa.
À. Vậy hả? Ờ. Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm. À. Ồ, cũng khá là muộn ha. Ừm. Vậy thì là OK, mình có thể hiểu được là sau 6:00 thực ra là, ờ, đến thời điểm 6:00 cũng có thể là đã, ơ, trôi qua 8 tiếng làm việc 1 ngày rồi, đúng không? Nên là cái việc mà bạn thấy căng thẳng thì sập nguồn là cái việc t hết sức dễ hiểu. Ờ, thế thì không biết là cái phần nào của công việc, hoặc là cái cuộc sống củ của bạn ấy, nó đang chiếm nhiều thời gian nhất nhỉ?
Ừm. Ừm. À, thật ra thì, ờ, công việc của mình là đang chiếm nhiều thời gian hơn, ơ, cuộc sống. <chuckles> Tại vì, à, mình, ờ, cũng là một cái ừm, mình cũng là một cái dạng người hơi, ơ, <tsk> hơi đam mê công việc. Cho nên là, ờ, cho nên là ngoài, à, ngoài cái công việc chờ chính của mình ra ở trên công ty thì mình cũng có một cái mình cũng làm chủ một cái doanh nghiệp riêng. À, nên thành ra cái lịch, ờ, thì lịch làm việc của mình thực tế là 7 ngày 1 tuần chứ hông phải là 5 ngày 1 tuần. À, đó, thì có nghĩa là nó sẽ nhảy hết cái này tới cái khác và nó sẽ hổng dừng lại bao giờ luôn, cho nên là nó đang khá là ảnh hưởng đó.
Ờ, mình có thể hiểu được Vậy hả? Ừm. Ờ, cũng rất là bận ha. Ừm. Ừm, ô kê. Vậy thì mình có thể hiểu là bạn dành rất là nhiều thời gian cho công việc, đúng không? Gọi là phần lớn thời gian của mình rồi đấy. Ờ, thế thì, ờ, cái lịch trình hàng ngày của bạn ấy thì nó có cái phần nào dành cho nghỉ ngơi hay là hoạt động cá nhân của bạn không?
Ừm. Ờm, thật ra thì ở cái giai đoạn là, ờ, sớm sớm hơn khoảng trước đây á thì mình vẫn có. À, mình, à, rất là chăm đi, ơ, đi đi ra phòng tập á. À, mình, à, rất là thích đi tập cho nên là mình khá là chăm. Nhưng mà 1 tháng nay là mình hoàn toàn không ra phòng tập một ngày nào luôn. Tại vì, ờ, cái lượng công việc của mình nó quá lớn, cho nên hiện tại là cái thời gian nghỉ của mình là khi mình sập nguồn, còn chừng nào mà mình còn, ờ, khi nào mình còn điện là chừng đó mình còn làm á bạn. <laughs>
Ừm. À. À, vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm, ờ, cũng rất là cống hiến cho công việc ha. Ừm.
Ừm.
Ô kê, vậy thì, ờ, không biết là bạn đã thử một cái cách nào đấy có thể là cân bằng được cái <tsk> để mà cân bằng cuộc sống và gia đình chưa? À, ừm, cuộc sống và công việc chưa? Xin lỗi. <chuckles>
Ừm, ừm Ừm. À, thực ra thì mình, à, mình có thử, ờ, hông, thực ra mình nếu nếu mà nói có thử thì hụt cũng hông đúng lắm, tại vì, à, mình mình là cái dạng người mà theo cái chủ nghĩa mà, kiểu, ờm, công việc độc hại á bạn. Cho nên là, ờ, ơ, ờ, cho nên là, kiểu, mình làm nhiều mặc dù mình biết là mình mệt và mình, kiểu, ưm, khó chịu trong người rồi mình, ờ, x xuống tinh thần các thứ các thứ. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy là kiểu lao động là vinh quang á, cho nên là mình, ờ, cũng không có không nghĩ là, à, mình hông nghĩ là mình, à, cần phải dừng lại. Thì khi nào mình, à, mình đi ngủ thì mình dừng lại, còn còn thức thì còn làm. <chuckles>
Ừm. À! Ờ, vậy hả? Ừm. Ừm. À! Rất cống hiến ha! Ừm. À, ô kê, vậy thì mình thấy là, ờ, cái việc mà bạn lựa chọn, ờ, giữa công việc và gia đình ấy thì vẫn có một cái ưu tiên lớn hơn dành cho công việc, đúng không? Đó, và nh ừm, ờ, đến hiện tại thì cái việc mà làm việc nhiều như thế thì nó cũng gây ra cho bạn những cái sự căng thẳng nhất định, đúng không? Ờ, ô kê, vậy thì qua trao đổi vừa rồi mình cũng thấy hiểu được cái vấn đề của bạn rồi và mình nghĩ là bạn có thể là <tsk> thử những cái cách sau đây để có thể, ờ, lấy lại cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Thì, ờ, mình thấy là, ờ, cái việc mà bạn làm việc này và lựa chọn cái thời gian nghỉ ngơi ấy thì nó hoàn toàn là ở bản thân mình thôi, đúng không? Đó, và hiện tại là bạn đang dành cho công việc cái ưu tiên nhiều hơn, thế cho nên là mình nghĩ là trước tiên ấy thì bạn nên xác định được đâu là cái ưu tiên của mình, ưu tiên chung này và việc nào quan trọng trước. Ờ, ừm, ví dụ như làm, ờm, nếu như mà có những cái ưu tiên thực sự về công việc mà bạn không thể, ờ, dành ra cái cái, ờ, đẩy cái công việc đấy sang ngày khác chẳng hạn, thì bạn có thể là chọn hoàn thành nó trong ngày. Đó, thế nhưng mà nếu như mà có những cái phần công việc mà mình cảm thấy là nếu như mà hôm nay chưa làm cũng không sao, thì bạn nên dành cái thời gian đấy để cho cái việc nghỉ ngơi của bản thân và hoặc là dành thời gian cho gia đình. Đó, thì, ờ, bởi vì khi mà bạn cứ làm việc theo một cái guồng đấy ấy thì chắc chắn là, ờ, ừm, mình mình sẽ bị cuốn theo, đúng không? Và, ừm, bạn sẽ cảm thấy là, ờ, có thể trong lúc đấy mình chưa cần đến nghỉ ngơi thôi, thế nhưng mà sau đấy, ờ, thì sẽ bạn sẽ thì cảm thấy thiếu thời gian, hoặc là thiếu năng lượng, đúng không? Đó, thì mình nghĩ là bạn nên đặt ra một cái ưu tiên như thế trước, thì bạn thấy là cách này có hợp lý không?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, rồi. Ừm, đúng rồi bạn. Ừm. Ừm. Ừm, đúng ha! Ừm, thật ra thì, ờ, đây là một cái, ơ, ờ, góc nhìn khá là phù hợp với mình ở thời điểm hiện tại. À, do là cái, ơ, cái quan điểm sống của mình về công việc nó hơi cực đoan, cho nên là, ờm, đôi khi mình cũng không có cân bằng được giữa công việc và và cái sự phục hồi của bản thân, mà lẽ ra nó cũng nó cũng phải quan trọng như là công việc, đúng hông nè? À, ừm, hướng này rất là hay nha.
Ừm. Ờ, đó, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Đó, bạn phải ừm, đó thì, ờ, trước tiên là cũng cái việc căng thẳng của bạn ấy, thì, ờ, nên là, ờ, bạn nên đặt ra một cái ưu tiên, ơ, cũng phải nghĩ đến cái cuộc sống cá nhân và cái thời gian cho bản thân mình nghỉ ngơi một chút, đó. Đó, bên cạnh đấy thì mình nghĩ là, ờ, nếu như mà trong công việc ấy, thì bạn có thể là tối ưu hơn cái việc mà giải quyết công việc, ờ, bằng cách là chia nhỏ nhiệm vụ ra này, hoặc để mà giảm cái áp lực ngay lập tức ấy. Đó, hoặc là, ờ, mình, ờ, hạ gọi là, gi làm giảm tối tối ưu hóa cái thời gian làm việc của mình và cái hiệu suất làm việc của mình. Đó, có thể sắp xếp công việc và, ờ, hoàn thành những cái phần mà quan trọng trước này, đó, và, ờ, lên kế hoạch những cái công việc mà mình cần làm trong ngày. Đó, và, ờ, ừm, sắp xếp nó để có thể là hoàn thiện hoàn thiện công việc một cách, gọi là, ờ, nhanh nhất, đấy, và hiệu quả nhất, để bạn có thêm thời gian trong ngày c dành cho bản thân hoặc là dành cho những cái việc nghỉ ngơi, dành cho gia đình có cuộc sống của mình. Thì bạn thấy là mình có thể là áp dụng được cái cách này không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thực ra cái hướng này là cũng khá là hay. Thực tế là mình có đang áp dụng cái hướng này, à, nó nó nó như vầy nè, là mình để ý là những cái ngày mà mình lên kế hoạch từ buổi sáng trước khi mình bắt đầu bắt tay vô làm á, là trong ngày mình sẽ làm cái gì á, thì, ờ, ờ, mình, kiểu, sẽ có một cái cuốn sổ để mình liệt kê ra những việc mình sẽ làm trong ngày hôm nay, thì thành ra là mình sẽ liệt kê ra, thì mình cảm thấy là đúng như bạn nói á, là mình làm việc hiệu quả hơn rất là nhiều, và nhanh hơn rất là nhiều. Đó. Và nó cái cách này nha, nó khá là hay và nó, ưm, nó khá là, ờ, hợp lý luôn, nhưng mà nó cũng có một cái lỗ hổng, là do là mình là cái người, à, kiểu là là, làm việc độc hại, cho nên là khi mà mình đã làm mọi thứ một cách nhanh và trôi chảy rồi, mình sẽ viết thêm, mình sẽ viết <chuckles> thêm những việc để mình làm. <chuckles>
Ờ, ờ. Ừm. Ờ, hợp lý nha. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, làm thì được. Ờ. À! Ừm. Ừm, mình thấy là cũng hơi độc hại đấy. Ô kê, cái lịch làm việc của bạn như thế đó, thì bạn, ờ, mình nghĩ là có một cái vấn đề nữa, đấy là bạn cũng nên xem xét lại cái tình trạng của bản thân xem. Ờ, ngoài cái việc căng thẳng, ờ, về tinh thần này, thì không biết là, à, thì bạn nên xem xét lại là cái, ừm, cái sức khỏe về thể chất của mình như thế nào, ờ, sau khi mà, ờ, một cái thời gian mà mình, ờ, làm việc theo cái kiểu độc hại như thế, đấy. Thật sự là bạn có cảm thấy thoải mái về tinh thần và, ờ, cảm thấy là cái thể chất của mình có đủ đáp ứng cho cái công việc không? Bởi vì là, ờ, trước, ờ có thể là trong cái thời gian này bạn sẽ xử lý được rất là nhiều việc, đúng không? Nhưng mà tương lai lâu dài thì cái sức khỏe của bạn có đảm bảo không? Để cho cái việc mà làm việc như thế, với cường độ như thế không? Đó, rồi sắp xếp lại, và mình thấy là trong cái ơ, tình, ờ, trong cái vấn đề này ấy, thì cái việc mà bạn chủ động, khả năng chủ động của bạn nó cũng khá là cao. Đó, thế cho nên là cái việc đặt ra ranh giới giữa công việc và đời sống này, thì mình nghĩ là bạn hoàn toàn có thể chủ động được. Đó, và cũng cần phải có cái ý thức, ờ, gọi là có cái ơ, suy nghĩ là mình ờ, dành thời gian để phục hồi năng lượng và nghỉ ngơi cho bản thân mình hơn. Đó, thì từ đấy cũng sẽ giảm được cái căng thẳng trong công việc của bạn hơn. Đó. Thì ờ, bạn nghĩ là có hợp lý không?
<laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình thấy hướng này thì, ờ, rất, rất là hợp lý nha. Tại vì, ờ, ờ, đúng là cái vấn đề của mình, có lẽ là nó đến từ cái quan điểm sống của mình nhiều hơn là những cái việc mà mình làm. À, tại vì, ờ, có nghĩa là những cái, ơ, mình, ờ, mình, ờ, là một cái người làm việc độc hại, và mình sống ở trong một cái môi trường toàn những người làm việc độc hại, cho nên là mình đôi khi mình cảm thấy đó là một cái điều ờ, <tsk> khá là bình thường, à, nhưng mà
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. À. À, trong môi trường của bạn cũng như vậy luôn ha. Ừm.
Đúng rồi, cho nên thành ra là mình, ờ, khi mà nhận ra được cái điều đó, thì, ờ, mình cảm thấy là, ờ, đúng ra mình nên thay đổi cái quan điểm của mình về về cái câu chuyện, ờ, cuộc sống và công việc. Ờ, cho nên là đây là một đề xuất rất là hay nha bạn.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Thực ra bạn cũng không cần thiết là phải, ờ, theo, ơ, theo cái cách phong cách làm việc của những người xung quanh bạn đâu, bạn phải tập trung vào bản thân mình hơn và xem xét xem là cái yếu tố nào, cái, ưm, cái, ơ, tình trạng và cái phương thức như thế nào nó phù hợp nhất với mình. Đó, để mà áp dụng cho mình và dành thời gian riêng nghỉ ngơi cho mình.
Ừm, OK. À, rất là cảm ơn bạn vì những cái chia sẻ của bạn nha. À, mình cảm thấy như là mình đã, ơ, nhìn thấy được những cái mà do là mình quá căng thẳng đi, mình đã không nhìn thấy được nó trước đây, nên là mong là những cái hướng này sẽ giúp được mình cải thiện cái vấn đề này của mình nha. Cảm ơn bạn nhiều nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ô kê. Mình cũng mong bạn có thể cải thiện được nha. Tạm biệt bạn.
Ừm, bye bye bạn.